Und so was hast du nicht erlebt, dass du da wirklich irgendwas früher gar nicht gegessen hast und dann kannst du's wieder e also später essen?
Boah <groans> Eigentlich nicht, also, weil ich habe so kurz kurz drüber nachgedacht Mayonnaise tatsächlich, Mayonnaise konnte ich als Kind überhaupt nicht essen das ge das war Katastrophe, da ist mir wirklich schlecht geworden, aber heutzutage geht es eigentlich, aber auch nur ich esse es eigentlich nur in Verbindung mit, äh, Pommes und sonst nicht.
Mhm. Ja. Okay. Ja, okay.
Ähm, und, äh, Knoblauch auch, ja. Knoblauch konnte ich auch früher als Kind gar nicht abhaben, also mir ist wirklich schlecht davon geworden, und heutzutage, ich packe in alles Knoblauch rein, in alles. <chuckles> Und
Ja, okay, ja. Okay, okay. Ja. Also, das ist ähnlich bei mir. Ich glaube aber, das hat was mit den Kindern zu tun. Ich glaube, es ist 'n etwas, was sehr stark ist, Knoblauch, ja, und du das als Kind vielleicht nicht so gerne magst, aber später also, ich bin auch voll der Knoblauchfreak. Ja, ja, total. Ich liebe das. Ja.
und Kn Knoblauch ist ja auch total gesund. Also, ja Mhm. Ja, ja, das ist auch richtig, ja. Es kann auch sein, dass irgendwie meine Mutter immer das nicht so zu ge nicht, äh, fein genug gehackt hat, sondern immer so größere Stückchen, und wenn du dann halt 'n größeres Stückchen bekommen hast, dass man sich dann direkt so dachte: „Oh Gott, äh, de das ist ja” dann ist es ja wirklich auch unangenehm. Ne, aber
Mhm. Ja. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, du hast recht. Mhm.
ja, ähm, ne, mir ist grad noch irgendwas anderes eingefallen. Ach so, ne, das war aber äh, also Rosenkohl, aber tatsächlich habe ich Rosenkohl das 1. Mal gegessen, da war ich 21 und, boah, ich fand das so ekelhaft also normalerweise eigentlich bin ich richtig der Fan von Kohl, ne, also komplett, ich mag alles so Kohlrabi, ähm, Chinakohl und so mag ich alles, aber Rosenkohl, ich wei ich weiß ich fand das ganz schrecklich.
Ja. <chuckles> Ja. Ja. Mhm. Ja. Ah, ja, okay. Und hast du dich jetzt geändert oder immer noch nicht?
Ne, ne, ne, deswegen sage ich ja nur: „Ich mochte es nicht und ich mag's immer noch nicht.” <laughs> Danke fürs Gespräch.
Okay. <laughs> Ja, gut. Ja, danke, war lustig. Ja.